Je comprends.
Bon après, heu, je après, heu, je veux dire c'est c'est leur fils, heu, c'est l'éducation qu'ils leur ont donné aussi, ils sont un petit peu responsables quelque part. Mais
Ouais, non bah, bien sûr.
mais mais c'est ça le problème dans certaines, heu dans certains cercles familiaux, dans certaines, heu, cultures malheureusement on leur dit que ben, c'est la femme qui doit gérer tout. Il faut que la femme ramène l'argent, il faut que la femme s'occupe de la maison et l'homme bah, qu'il mette les pieds sous la table.
Ouais. Comment ça? Ah c'est comme ah OK. C'est assez spécial.
Ouais. Et heu
C'est spécial parce que chez chez moi, hem, heu, l'homme, hem, <clears throat> doit, heu heu, comment dire ça? Bah, l'homme va devoir hem, ramener, heu, tu vois, heu, à manger à la maison. Il doit payer, tu sais, heu, tout ce qui est médicaments, habits, loyers.
Ouais.